Oo, ilan man. At tayo ng mga estudyante dapat din ay masipag umintindi at piliting intindihin din 'yong pinag-aaralan. Pero 'pag pinagreport tayo, ah, mapaglalabanan natin 'yong kaba.
Oo. Oo, totoo.
Hmm, kaya 'wag ano ba mag
Like ma-ano naman siya, ma-overcome naman siya, eh, sa tagal. Kunwari siyempre, lagi naman may reporting, lagi naman may ano, 'di ba? May time talaga na mag-aano ka sa harap.
Oo, parte 'yon no'ng Oo, parte 'yon ng pag-aaral natin na mga dapat nating matutunan. An
Oo. Totoo din. Kaya dapat talagang
Uy, ang ganda ng topic na 'to, ah. <chuckles> Natuwa ako sa mga napag-usapan natin.
<chuckles> Opo. Salamat po, good evening.
Din, paalam.